Ah, addirittura, quelle egli anni settan
Quante volte l'abbiamo rivista, secondo te?
<chuckles> Conosci a memori <chuckles>
Pur sapendo come va a finire.
4 a 3 e basta, palla al centro! <chuckles>
Eh?! <chuckles> Cioè,, <chuckles> se secondo te e ogni volta dici mhmm, lo guardo e faccio: "Chissà, che se noi riusciamo a vincere stavolta." <chuckles>
Eh! Beh, eh, sì. S secondo me segna Burgnich di testa. <chuckles> Follia, follia. Sì, sì. impossibile. <chuckles>
<coughs> È la pazzia, la follia. No, secondo me è allora, m mhmm, noi anzia noi anziani, insomma, noi ne facciamo un uso, secondo me boh, io ne faccio un uso lavorativo
Sì.
e per il resto non ci sto più a tanto a perdere tempo. Cioè, perdo tempo, magari su altre cose che mi interessano, ma no non i social. I miei figli, allora, hanno iniziato ad amare molto Instagram, ma c'è un motivo.
Eh. Eh. Ce Eh, beh, perché tu
Tu lo sai che adesso non si chiede più il numero di telefono?
tutti Sì, sì, direttamente il il social ci si scambia.
Mi chiedi l'Instagram. "Mi dai i tuoi social?" ti dicono, cioè: "Mi dai i tuoi social?" Ma, è tremendo.
Sì, sì, sì. Ma questa cosa c'è anche qua, sai, ques anche qua in Germania cioè, è raro che ci scambiamo i numero di telefono, anche tra quarentenni intendo. Ehm, sì ormai ma non te perché telefonare è diventata una cosa è un distu cioè, <smacks lips> è, come dire, è una cosa un po' maleducata, ehm, la si chiede dopo, è più delicato prima contattare tramite i social, perché ormai i social per esempio, ieri sono anda a giocare a tennis, e non co
Ma veramente? Perché? Ma non ci posso crede Ma non ci posso crede no, a 'sta cosa. Eh? Che bello, giochi a tennis?
Sì, nel tempo libero, e faccio tutti gli sport del mondo, devi sapere. <chuckles>
Che bravo. Uhm, s no, no, lo n è bellissimo. Anche io gioco gioco giocavo a tennis. Adesso c'ho un un dito malede mhmm, del piede malefico. Eh, ma ma cosa giocavi in singolo o doppio?
E Sì. Ah, capi e dà proble Ehm, comunque Doppio, ieri in doppi
No, an più bello doppio. Fai meno fatica. <chuckles>
E comunque, insomma, non conoscendo nessuno, io, uhm, ho un'applicazione che si chiama Playtomic, ehm, con cui eh, per il padel, esatto, sì. E cioè, ormai cioè, mi con le comunicazioni anche tra ami poi ho fatto amicizia con dei ragazzi che giocano spesso e comunicazioni tramite i socia cioè, tramite quel social lì, non tramite WhatsApp. Ehm
Ah! Ce l'abbiamo anche noi per il padel però. Mh. Pe Oh, mamm Ma pensa te. Eh, vabbè, oh. Vabbè, ehm, senti, non lo so, forse ci dobbiamo adeguare noi. Mh.
Sì, è un pò strano. Può e "O tempore, o mores" dicevano i latini. O ti è <chuckles> o ti adegui, o Comunque, mhmm
<chuckles> Esatto. <chuckles> Sì, però, ecco, cioè io super per dire, su Instagram ho il profilo, ma non lo uso praticamente mai. Cioè, mi serve perché poi io ho dovut o per gestire i profili business dei clienti, ma non lo uso.
Ehm, a ehm, insomma, i social Mh. Ma guarda, ti dico ti dico la verità: io Instagram c'ho provato, l'ho installato 2 giorni dopo, l'ho dovuto disinstallare perché era pieno di donne seminude, ehm, pieno, e ho detto: "Vabbè"
Eh, dai? Ma ma solo a te venivano fuori.

No ma io pensavo: "Io l'ho appena creato quell'account." Quindi non ne avevo neanche la scusa che avrei potuto guardare o ne
<laughs> Ma ti contattavano? Ah, okay.
No, no, non mi contattavano, però questo fatto di esse bombardato da donne nude, un po' mi turbava.
No, ma a me succede succede ne peggio, che su su Direct, ma non il mio, quello dei miei clienti, tipo gli arrivano ne delle robe ma ma proprio porno, cioè delle robe allucinanti, che io devo: "Togli, togli, togli, cancella, spam, spam." Cioè m <chuckles> Segnala. Io non so più cosa fare. Cioè ma delle robe volgarissime, che tu dici: "Ma possibile?" E invece sì. Ma po uhm, poi su questi qua
Eh. Sì. <chuckles> <chuckles> Eh, sì. ma quindi Ah, ma io lo Eh, veri sì, sì. Ma quello almeno è una spiegazione cioè eh. Ma io non ehm, cioè io v vedevo queste donne, facevo i balletti e quindi ho chiesto anche alle mie amiche femmine, detto: "Ma voi ce l'avete pure o io perché sono un maschio e mi appiano quest" "S no ce l'abbiamo anche noi da donne, ci spuntano queste." E detto: "Vabbè" Per il mio benessere mentale ho dovuto disinstallare
Eh, sì ho capito, ma Ah. Okay. Eh, sì ma beh ma Hai dovuto d <laughs> disinstallare tutto. Cancella tutto il mondo perché se no.
Sì, se no stavo rente ore guarda fatti infatti. Dai, grazie mille.
Ah. Ti saluto va, vado a disinstallare qualcosa.